ね、楽しいですよね。
はい。なんか、大人になってから、子供だけじゃなくて、大人も結構やっぱ楽しいなっていうのを思いました。
うん、分かるな。 うん、久しぶりに行くと、さらに楽しいですよね。
うんうん。あれ、最近行きました？最近っていうか、最後に行ったのいつぐらいですか？
いや、確かにな。 いやもう え、いつだろう、もう5年ぐらい前なのかもしれないですね。そうなんですよ、ほんとに、その都内にある、あの、動物園に行ったんですけど、それも私が、あの、生まれて初めて行った動物園で、その時も、5年前も久しぶりに行って。でもやっぱり、なんか、それこそお姉さんが言ってたみたいに、なんか、なんて言うんですかね。その、間近で動物を見る機会ってほんとに日常でないじゃないですか、ほんとに。うん、色んな動物に。だからもう、結構、なんか楽しかったですね、普通に。
あ、うーん。 はいはい。 はい。 はい。へえ。 はい。 ないですね。うんうん。 うんうんうんうん、そうですよね。なんかで、結構動画とかでも、いろんな動物の動画とか見ちゃうんですけど、あ、で、やっぱ生で生で見るとかわいいとか思って。<chuckles>
うーん。 ううーん。 うんうん。 はい。 ああ、分かります。うんうん。うん。 可愛いですよね。なんかやっぱり、生で見ると全然違いますよね。動画でも可愛いんだけど、生で見るとやっぱり実際動いてるとことか、ま、表情だったりとか、ね、色んなものが見れるから。ほんとにあれはなんか、子供から大人まで楽しめるから、やっぱり動物っていいなって思いますよね。
はい。 うんうんうんうん。 そうですよね。 うんうん。 んとですよね。あとなんか、パンダの動物園1回行ってみたいなと思って。なんかパンダのどう動画見るのすごい好きなんですよ。<laughs> はい。
うーん、確かに。 ああ、パンダ可愛いですよね。 ん、ああ、でも可愛い、分かります。一時期私もすごい見てました。<laughs>
あ、 すか？<laughs> あの、ば馬鹿っぽい感じのね、間抜けな動きが <laughs>
はい、大好きで。 なんか <laughs> 可愛いですよね、動きもそんな速くなくて、なんか、ゆっくりゆっくりで。分かります。うん、確かに。
うんうん。そうそう。<laughs> はいなんか、中国にパンダ動物園あるじゃないですか、すごいパンダばっかりいる あ、なんかいっかい行ってみたいと思って。<chuckles>
あ、ありますね。確かに確かに。

はい。
はい。じゃあ、あの、動物園の動物は幸せだと思いますか、ってことなんですけど、どう思いますか？
はい。 これ、結構動物園によるかなと思ってて、なんか
ああ、なるほど。うんうん。
結構広い場所が確保されてたり、あとは、その、ぷ生態系に沿った、なんか、自由な動き方ができるように、なんか、展示というか、してくれてる動物園とかは、結構幸せなのかなって思うんですけど、あの、おっきいワシとか、ああいうおっきい鳥がすごい小さな、あの、ケージとかに入ってるのとかを見ると、なんか、心が
うんうん。 うんうん。 はい。 うーん。 ああ、確かに。うんうん。 うんうんうん。 はい。

なるほど。まあ、見方を変えればそういうね、なんか、閉じ込めてるっていう風に見えるのも、無理ないと思うんです。一応、まあ、出られたら困るっていう感じで私は思ってるだけなんですけど、多分そういうヴィーガンの人たちだったり、ベジタリアンとかそういう、何て言うんだろうな、ほんとに動物は自然に置いておくべきだと思ってる人たちは、閉じ込められてる風に見えると思うちゃうとは思うんですけど、ねえ。なんかそういう考え方もあるんだって思って、ちょっちょっと、新鮮ではありますよね。<laughs>
結構うん、はい。うんうんうんうん。 うんうん。 <laughs> まあ、そうですよね、はい。うんうんうん。 うん。 うんうん。 そうです。うーん。 <laughs> うんうんうん。なんかそういう風に言われた時に、ほなんか他の面もいろいろあるじゃんって思うんだけど、こう、上手くこう、説得じゃないけど、なんかその、会話が議論できないというか
確かに。 うんうん。 はい。 うーん。 ああ。うん。